Tem. Eu conco eu a a acredito que sim, porque agora eu já tô co com mais de 40 anos, e aí você olha me você você assim, você não eles não podem pedir pra te falar a idade, mas se você olha o período que eu trabalhei e quando eu me formei, você faz a conta, você sabe, né, e mas tem essa i
Ah. Sim. Sim. Claro, claro. E aí eles pegam pegam a gurizada de 20 e poucos anos que tá a milhão e e aí, ali, suga o sangue mesmo e fala: "Você vai trabalhar 12 horas".
Tem. Exa Sim, e é e é o que acontecia comigo quando eu tinha 20 e poucos anos, que aí não tinha marido, filho, não tinha casa pra cuidar e trabalhava até não poder mais. Pegava projetos mi É.
Uhum. Pois é. É uma pena isso, né, que realmente eles não dão espaço pra você respirar fora do trabalho, né.
Sim, é, e assim, parece que parece que, assim, você não tem o direito, né, de ter eu já tive chefe, assim, que eu eu tive que deixar trabalho, assim, por ter uma experiência com pessoas que ascha achavam que eu tinha que tá disponível a hora que que eles quisessem que eu trabalhasse, e e assim, não é bem assim, né. <chuckles>
Uhum. É um absurdo. Não, de jeito nenhum. E ainda mais aqui. Aqui também, né, o o lado do, eh, do do respeito ao ao trabalhador, não existe, né.
Sim. É, é é eu s eu notei que é bem é bem pesado. Mas o meu marido não tem essa experiência, viu. Ele tem uma experiência muito mais positiva do que eu tive é, sim. Mas foi bom falar com você, s con conversar um pouco sobre esse meu essa minha angústia, <chuckles> e obrigada.
É, não generalizando, obviamente, né. É. Sim, obrigado por ter compartilhado.
Obrigada por ter me ouvido. Até, tchau.
Até, tchau, tchau.